Ah bah non et puis il est bo il est s enfin, hem, si il s'en rend compte parce qu'on en a discuté, hein. J'ai amené ça sur le tapis parce qu'il fallait, quand même à un moment. Parce qu'il m'a fait quoi la semaine dernière? Il m'a appelé mercredi soir, bon il était bourré hein
Ouais.
et heu, il me rappelle jeudi: «Oh comment ça va, et tout?» Je luis fais: «Mais on s'est eu hier soir» et il me fait: «Ah bon?» Il me fait: «Ah oui, c'est vrai!» J'ai fait: «Oh là là! Oh là là!»
Ah oui, ah oui. Ouais c'est c'est oui c'est inquiétant, heu, carrément pour le coup. Ouais, ouais.
Ah bah c'est plus qu'inquiétant, hein, heu. Tu as il a il a oui il avait un coup dans le nez, quoi, et donc je l'ai eu, heu, vendredi soir, enfin ce week-end au téléphone et je lui je lui en ai parlé. Je lui ai dit: «Écoute, tu as quand même un un gros problème avec l'alcool, hein», donc je voulais pas mettre sur le tapis, heu: «Ton ex t'a quitté à cause de ça» parce que là c'est faire du mal, heu, gratuitement. Il vaut m voilà, et puis il va il valait mieux amener, heu, le sujet heu heu, de manière on va dire, heu, opportune. Parce que là il sait qu'il a un problème quand il a bu. Il m'a dit: «Oui je sais que j'ai un problème et tout.» et je lui ai dit: «Faudrait peut-être t'arrêter quand même, hein? Parce qu'il y a des gens qui se font du souci pour toi». J'ai plutôt mis ça du point de vue de l'empathie, pas du jugement
Ouais. Là tu penses que c'est trop brutal pour le coup? D'accord. Ah ouais c'est pas c'est pas bête, ouais.
«Tu bois, c'est mal.» Il y en a qui auraient fait ça: «Tu bois c'est mal, tu es un poivrot, tu as pas honte?» Non, non, non, non, non, non, non. «Tu sais? On se fait du soucis pour toi, tu as des enfants, qu'est-ce qu'ils feront sans leur papou?» et j'ai bien mis, heu, les mots, j'ai utilisé
Ah oui en plus, oui, pour l'attendrir en plus, heu
Voilà, c'est ça pour heu il me fait: «Oh!»
Ouais pour un électrochoc. C'est comme ça que tu es franc sans sans être brutal. Ah ouais d'accord, ouais c'est vrai qu'il y a
Voilà, c'est comme ça, et j'ai essayé et bon il m'a dit: «Oh mais de toute façon, heu, je vais y passer, heu, c'est comme ça, c'est la vie». J'ai fait: «Bon écoute, heu, là on tient à toi, faut quand même arrêter les bêtises, hein?» et puis bon il m'a dit: «Oui, oui» et puis voilà, bon, on a discuté du reste, et il est passé sur autre chose. Donc heu, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là déjà, je pense que ça l'a fait réfléchir!